يا سبحان الله! طيب، أنت قُلت لي كمان إن مامتك نفْسَها كانت بتحب أغنية فايزة أحمد وبتسمعها هي نفْسَها، آآ، في عندها أغاني مُفضّلة تاني بتحب هي تسمعها؟
آه. والدتي إكمنّها من الستات القديمة فطبعًا هي بتحب الأغاني القديمة يعني، كانت بتحب زَي أم كلثوم و وعبدالوهاب وال آه، م مامتي كانت سمّيعة، ويمكن أنا ورثت الموضوع ده منها إن أنا إن أنا باسمع أغاني وعشان هي ك وكان مصدر الأغاني سبحان الله زمان قديم شوية مش زَي دلوقتي الواحد اللي عايز أي أغنية في أي وقت هيجيبها. كان زمان الراديو، قصد كانت دايمًا تبقى مشغلة الراديو على إذاعة عندنا مصرية اسمها الشرق الأوسط، الشرق الأوسط كل 5 دقائق كده الف ما بين أي برنامج أو كده كانت تيجي أغنية إذاعة خفيفة دمها خفيف، فكانت دايمًا هي مشغّلة الإذاعة ديّة تسمع فيها المسلسلات الإذاعية اللي كانت بتيجي، وكانت الأغاني بتتردد كده فيها في الإذاعة ديّة، كانت بتبقى جميلة وبتعمل بهجة في البيت. فهي كانت سميعة وإكمنّها كانت بت بتحرص على إن هي تشغل الراديو فأنا ب direct وأنا في البيت فباسمع، <chuckles> اتعودت بقى على سَمَاع الأغاني، وعرفت أغاني الراديو منها يعني.
آه، الطَرَب الحلو ده، أيوه، آه، آه، آه. حلو أوي. إمم. آه. إمم. أيوه. فواصل كده، أيوه. جدًا. إمم. حلوة. إمم. آه، آه، آه. فعلًا ال ال

أكيد، أكيد. هل في جملة معينة أو ك كوبليه معين آآ ب أنت كنت بتكلمني عن الشجن وكده، هل في أ يعني كوبليه معين م مأثّر فيك، والّا الأغنية ككل على بعض؟ امم.
آه. يعني مثلًا في كوبليه في وسط الأغنية كده بيقول زمان سهرتِ وتعبتِ وشلتِ من همّي ليالي ولسه برضه دلوقتي بتحملي همّي ومن العُمر ليالي، أنام وتسهري وتباتي تفكري وتيجي تشقّري آآ ح كلام حلو، فعلًا الأم آه، الأم يعني بتفضل كده داعم ل ل لابنها سوتء ولد أو بنت، خلّي بالِك الأم ما بتفرّقش، يعني الأم الأم هي أم للولد يعني أ ديمًا ال ال الستّات بيبقوا عاطفيين شوية وهم بيتكلموا عن أمهاتهم وبتاع، وأمها مرتبطة أنا أنا حتى كراجل والله لحد دلوقتي ربنا يخلّي لي أمي يعني، أنا حتى دلوقتي أمي حاجة كبيرة أوي في حياتي والأغنية دي ديمًا تفكرني بيها وتفكرني بذكريات الواح هي كبيرة دلوقتي كبيرة في السن.
آه، أيوه. امم. أيوه، امم. الله! آه. جميلة، جمي آه. ف أيوه. صحيح. آه. آه. طبعًا، امم. آه. امم. بس طبعًا لازال طبعًا نفس ال نفس الحب، ويمكن بيزيد كمان أعتقد، بيزيد كل مادة، الحب بيزيد فعلًا.
آه والله آه. بالض بالضبط، أ أ الأم لمّا بتبقى كبيرة بتبقى بتحتاج القرب من آآ ق قرب عيالها منها بقى دلوقتي، لأن أنت ه هي هي ال هي اللي عايزة تتخَدم، مش أنا اللي عايز أت إن هي تخدمني، ما دام كبرت لازم يكون يكون في في في أنت م مني أنا ك
آه. أيوه، آه، بالضبط. بالضبط. امم. امم.
كابن لازم في دعم مني م أرعاها، لأنها خلاص هي بقِت كبيرة و وما ما تقدرش تتحرك وكده. الأغنية دي جميلة معايا، آه.
صحيح. آه. ال ال حلو أوي. هي ال اله العلاقة ال يعني اللي بين ال حضرتك والو والوالدة، هل بتبقى بتتغير سواء أنت أ موجود جنبها أو آآ م مثلًا في بيت تاني؟ يعني لإنكم دلوقتي ممكن تكونوا
لا، لا مستحيل، ده أنا مام ده أنا ما ده أنا ماما دي في كل لحظة معاها، يعني م م أقول لِك إيه؟
حلو والله جدًا، آه، حلو أوي.
كل وقت آه، هي فعلًا ساكنة ساكنة ساكنة مش معايا في نفس البيت، بس قريبة مني، يعني في نفس الحي. وأنا رايح وأنا جاي لازم أطُل عليها، لازم أشوفها وأسمع صوتها وأحضنها وأبوسها وأبوس إيديها، وافتكر معاها الأيام ال الجميلة اللي إحنا اللي إحنا كنا قضيناها وأنا طِفل و وأخليها تحكي لي آه، بالرغم إن هي كبيرة آه، بالرغم إن هي كبيرة خلّي بالِك ذاكرتها لسه محتفظة بيها وحلوة، فكل شوية أسألها مثلًا آآ على قريبنا الفلاني، على قريبتنا اللي مش عارف إيه، تحكي لي بالتفصيل دي تقرب لنا منين ومن أي ناحية <tsk> آآ آآ آآ لأ، حاجة تانية خالص، آه، آه، آه.
إمم. آه. حلو أوي. امم. حلو أوي. جميل أوي، امم. إمم. إمم. حلو أوي. آه. ب جميل أوي. طيب أ أ على ذكر بقى ال الأم، هل طبعًا كل واحد يبقى في كده ال آآ ذكريات معينة اللي مع مامته، يعني مثلًا واحد دايمًا فاكر إنها كانت بتوصلني المدرسة، واحد فاكر إنه دايمًا كانت بتعمل لي الأكلة الفلانية، كده يعني في حاجة مميزة دايمًا في في في ذاكرة الواحد لمامته وهو صغير، إيه أكتر حاجة فاكرها جدًا ليك وأنت صغير مع مع مامتك يعني؟
أيوه.